Oh, okey. So, ayan, kumbaga may anak ka. Sa tingin mo, ano mapapayo mo kung talagang alam mo yun, isang araw makita mo na, "Ay, mahilig pala siya sa mga instrumento or may nakakakahiligan siyang mga tugtog." Ano ba, susuportahan mo din ba siya? Alam mo yun, pagka pag-kakagastusan mo ba siya, para alam mo yung maka-attend ng mga lessons at paka para mapagpatuloy yung hilig na 'yan at tumaas yung confidence niya?
Mm. Mm. Mm. Hmm, oo naman, actually ngayon yung anak ko kasi 3 years old pa lang siya. Pero uhm, kahit sabihin nating 3 years old pa lang siya, kasi 'di ba, nauso yung ano, yung kanta ng Soda Pop yung sa Saja Boy. Ayan, parang ano, ngayon kasi parang, medyo na LSS pa siya dun sa kanta sayaw na yun. Parang kapag sasabihin namin sa kanya na sige nga dance ka nga, tapos gagawin niya kakantahin niya yun. Tapos na may ano na may ka may kasama ng sayaw yun yung pagkanta niya yung kahit sabihin mong bulol-bulol yung pagsasalita niya, talagang may ano din eh, pati yung kilos ginagaya niya kasi din yung kung pano sayawin ng Saja Boy, ganon. So, siyempre naman susuportahan ko siya kahit na sabihin natin dadating sa point na magkakaroon ng, mga ganyang ah, singing lesson or kaya yung mga dance ano, yung mga magpapa-enroll sa dance class ganyan. Okey lang sa'kin kasi kung dun naman niya gusto, 'tsaka kung yun naman talaga yung gusto niya bakit hindi di ba? Sino ba naman ako para ano, 'tsaka para din ma-boost yung confidence niya. Kasi para sa'kin, yun yung ano eh, yun yung hindi ko nagawa nung bata. Kumbaga yun yung wala ako nung bata ako, yung confidence. Kaya gusto ko sana maranasan, yung anak ko na ano yung sa kanya meron siyang confidence na talagang ano, hindi siya nahihiya kahit sa ibang tao
Mm. Mm. Hmm. Oo. Wow. Oo, oo. Mm. Oo. Ah, oo. Oh, okey. Mm. Mm, mm Mm. Mm, mm, mm. Oo, totoo. Ah, oo. Mm. Mm.